Du erzähle doch mal, wie gehst du denn eigentlich mit Spoilern um?
Also, da gibt's ja die Leute, die sich davon 'ne komplette Serie oder 'nen kompletten Film versauen lassen.
Ja.
Ich bin da nicht ganz so. Ähm, ich f finde trotzdem noch Freude an den Sachen, auch wenn ich schon weiß, was passiert.
Okay gut. Gibt's da jetzt ähm, also, bist du schon so 'n Serien ähm, Gucker ähm, schaust du das regelmäßig und dann wirst du quasi mit dem Thema auch oft konfrontiert mit Spoilern?
<snorts> Äh, auf jeden Fall. Also, ich schaue sehr regelmäßig Serien, Filme gar nicht so oft, aber Serien bin ich schon s sehr affin in dem Thema.
Okay und gibt's 'nen gibt's da 'ne Anekdote vielleicht, die du erzählen kannst, gab's mal 'nen Spoiler ähm, der irgendwie hängen geblieben ist bei dir?
<chuckles> Da gab's einige. Also, das, was so das letztens passiert ist, ähm, das war so 'ne koreanische Serie Squid-Game, heißt die. Da geht's im Prinzip drum, dass arme Menschen, äh, Kinderspiele spielen um Geld und wenn sie verlieren, dann werden sie getötet ähm, ganz grob zusammengefasst. Und da ja, das schon, ähm, und da habe ich relativ früh erfahren, äh, was in der letzten Folge passiert, also, wer dieses Spiel gewinnt, wer dieses ganze Event gewinnt, wer jetzt stirbt. Und, ähm, ich habe das aber trotzdem genießen können.
Okay. Mhm. Okay, das ist 'ne krasse Storyline auf jeden Fall, ja. Ja. Ja. Ja, da ging's dann vielleicht auch mehr wirklich um die um die Story als um jetzt die einzelnen Personen kann ich mir vorstellen, ne, aber es ist ja wie gesagt sehr sehr krass krasses Thema auf jeden Fall. Okay.
Ja. <chuckles> Ja, ganz genau. Das also, ich habe mich dann auch auf die einzelnen F Folgen gefreut, weil da ja trotzdem immer was anderes passiert ist, also, jede Folge 'n anderes Spiel. So, da wenn man das so 'n bisschen ausblenden kann, ja, das, „Jetzt weiß ich schon am Ende, wer stirbt“, dann macht das gar nicht so viel aus finde ich.
Mhm. Mhm, und von wem wurdest du damals, äh, gespoilert?
Oh, von Social-Media, also, da das das ist so das gefährlichste Terrain, auf dem man sich da bewegen kann, wenn's um Spoiler geht.
Tatsächlich, ja, ja. Ja, gibt's denn da bestimmte, ähm ich sage mal jetzt bestimmte Influencer oder auch Freunde von dir, ähm, die besonders oft spoilern?
Mhm. Ähm, nein, das gar nicht. Also, das passiert sehr oft einfach, ähm, wenn man zum Beispiel jetzt durch TikTok scrollt, ähm, dass da einfach 'n Video kommt, wo beispielsweise die finale Szene in der Serie, ähm, einfach gezeigt wird, also s
Mhm. Ach so, okay. Also, man man kann sich auch tatsächlich schwer davor schützen, ne, sonst könnte man ja sagen: „Hey also, Freund, A, B, ähm, meide ich, der spoilert immer.“ Ähm, ja, das geht dann nicht, ne, wenn das einfach der Algorithmus weiß natürlich auch: Okay du bist affin für solche Serien und hier, Bäm, hast du die Endszene, okay, verstehe.
Ja. I mhm. Ja. <chuckles> Klar. Genau, also, das äh, das Einzige, was man da wirklich tun kann, ist, äh, gar nicht mehr auf Social Media gehen, aber <chuckles> da das ist auch 'n bisschen schwer.
Ist auch wahrscheinlich unrealistisch heutzutage. Wie ha wie wie handhabst du das denn selber? Bist du jemand, der auch gerne mal spoilert, einfach so zum Spaß?
Mhm, wahrscheinlich. Hm, nein, also, das ich finde, da ist gar keinen Spaß dabei. Mir ist es schon 'n paarmal aus versehen passiert, wenn ich einfach über etwas geredet habe, was der andere noch gar nicht geschaut hat, was ich in dem Moment aber gar nicht wusste. Ähm, dann kam da sowas halt schon mal raus, aber noch nie mit Absicht.
Ja. Okay. Und wie h wie reagierst du dann, wenn so was passiert, so so aus versehen?
Ja, also, wenn ich das selber mache, dann tut's mir natürlich leid, weil ich ich weiß, dass das für einige wirklich auch so 'ne Serie komplett versauen kann. Ähm, also, das i ich entschuldige mich halt und hoffe, dass es die Person mir nicht zu übel nimmt und mich dann nicht das nächste Mal aus Rache auch vor irgendetwas spoilert.
Ja. Ja, ja, ja, das macht Sinn. Jetzt du hattest jetzt, ähm Squid Game hieß das, ne, hattest du erwähnt. Das war jetzt natürlich eine Sache, wo auch die Storyline sicherlich sehr wichtig ist. Gibt's denn gab's mal 'nen Film oder auch 'ne Serie, wo du sagst: „Okay, da wurde gespoilert und es hat dann doch 'n Teil des Spaßes genommen“?
Genau. Mhm. Mhm. Ja, das ist auch gar nicht so lange her. Ähm, das war so 'ne, ich sage jetzt mal, romantische Komödie, die hieß „The Summer I Turned Pretty“, da geht's um so 'n Liebesdreieck, äh, zwischen einem Mädchen und 2 Brüdern und die ganze Serie hat halt so 'n bisschen drauf aufgebaut, so: Mit wem kommt sie am Ende zusammen? Und das habe ich auch, äh, irgendwann in der Mitte der Serie erfahren, wie's ausgeht, also, für wen sie sich entscheidet und das war dann halt schon gar nicht mehr so spannend, weil
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen, ja.
es sollte dann zum Beispiel hat der eine Bruder is ist mal fremdgegangen und das hat dann wieder alles 'n bisschen umgeworfen und, äh, ich wusste aber, das macht eigentlich gar nix aus, weil am Ende kommt i äh, sowieso er mit ihr zusammen. Also, da ja.
Ja. Ach so, ja. Das ist natürlich da ist man dann irgendwie auch emotional 'n bisschen mehr involviert, wenn diese 3 ähm, diese d 3 Figuren sage ich mal so so sehr im Mittelpunkt standen. wahrscheinlich viel mehr als jetzt bei dieser Spieleserie, ne?
Genau. Ganz genau, bei dieser Spieleserie, da war das halt das Drumherum. Das war alles cool anzuschauen und so, aber da ging's wirklich die Charaktere und wie das ausgeht.
Ja, ja das macht Sinn das kann ich nachvollziehen. Sag mal wenn jetzt jemand, ähm, das aber j du gehst ja jetzt hast du so 'n Umgang dafür damit gefunden, findest das generell gar nicht so schlimm das Thema. Wenn jetzt aber jemand sagt: „Hey, das versaut mir komplett meine Serie oder oder meinen Film“, was würdest du so 'ner Person als als Rat geben, abgesehen von: „Geh nie mehr auf Social-Media.“?
Genau. Mhm. <chuckles> Ähm, also, wenn jetzt schon der Spoiler passiert ist, also, für so 'ne Serie, da kann man ja relativ viel abgewinnen. Also, es geht da nicht immer nur drum, wer ist am Ende gestorben oder wer war's am Ende, sondern einfach, äh, das visuelle, die Story, das es geht ja vo voll oft einfach mehr, ähm, um den Weg und nicht um das Ziel. Als also, ich finde, v viele Leute, die nehmen das einfach 'n bisschen zu ernst oder zu tragisch.
Mhm. Mhm, hm. Ja verstehe dies die möchten sich vielleicht dann auch einfach gerne aufregen oder so, ne?
Wahrscheinlich, ja.
Würdest du denn da sagen oder was würdest du sagen sind da jetzt, ähm Was ist der Unterschied zwischen jetzt Film und Serie vielleicht, weil 'ne Serie ist natürlich was wie du jetzt sagst, da ist sehr viel Content noch sehr viel außen rum. Ähm, 'n Film ist ja an sich einfach kürzer, ne, was würdest du sagen sind da die Hauptunterschiede was das Spoilern angeht?
Mhm. Mhm. Ja. Also, bei Filmen ist es natürlich 'n bisschen, äh, ungünstig, wenn man da da ist es ja eh schon gar nicht so viel Zeit in einem Film und da geht die Story gar nicht so weit. Das heißt, da gespoilert zu werden, finde ich schon 'n bisschen schlimmer, weil so 'ne Serie beispielsweise über mehrere Staffeln streckt die sich. Da kann noch so viel passieren, dass man vielleicht gar nicht weiß, wie's zu diesem Ende kommt und das kann ja auch spannend sein und das ist bei 'nem Film halt gar nicht so gegeben.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, das macht Sinn. Hast du da 'n Beispiel? Fällt dir da irgendwie 'n Film ein, jetzt abgesehen von das mit den, mit dieser Dreiecksbeziehungen, war aber auch 'ne Serie, ne? Das war kein Film.
Das war 'ne Serie, genau.
Fällt dir irgendwie 'n Film ein oder oder 'n paar Filme, wo du sagst: „Okay, da wäre das jetzt, äh, kompletter Spaßverderber“, wenn äh, wenn das gesp wenn das Ende halt schon bekannt ist.
Ne. Mhm, also, jetzt ohne 'n konkretes Beispiel nennen zu können, natürlich bei Krimifilmen, also oder bei Krimis halt. Da geht's ja drum, wer war's am Ende und wenn ich schon weiß, wer den Mord begangen hat
Mhm. Mhm. Das macht Sinn ja.
hm, das ist natürlich, äh, schwierig. Zum Beispiel bei Krimiserien, da ist meistens jede Folge 'n anderer, äh, Mörder oder 'n anderer Mord. Dann ist es natürlich nicht so schlimm, wenn ich jetzt mal von einer Folge gespoilert werde.
Ja. Mhm. Ja, würdest du jetzt sagen wir haben jetzt 'n paar du hast jetzt Krimi angesprochen vorhin hattest du so 'ne so 'n Liebes ähm, Drama angesprochen gibt's gen generell Genres wo das besonders ähm, die besonders anfällig sind, sage ich mal, auf ähm, ja, darauf, dass eben Spoiler es komplett einem verderben?
Hm. Ja, mhm. Ja. Also, ich glaube eigentlich, so ähm romantische Filme und Krimis sind da schon die anfälligsten, weil vielleicht wahrscheinlich Krimis noch 'n bisschen mehr, weil da geht's ja immer darum, wer war's und warum.
Mhm.
Und bei so romantischen Filmen kommt das halt immer 'n bisschen drauf an, aber an sich, wenn man dann schon weiß, wer am Ende wem zusammenkommt, dann ist es vielleicht doch ganz cool zu sehen, wie die das machen, gerade wenn man die Charaktere mag, aber diese beiden Genre da ist das schon 'n größeres Problem als jetzt bei 'nem Action-Thriller, wo es viel darum geht, auch um das Visuelle und die Action.
Ja. Ja. Ja. Absolut. Ja, ja das macht total Sinn also, es geht dann auch wie du sagst ist oft, ähm, ist die Umsetzung dann trotzdem noch interessant, ne, auch wenn man das das Ende noch kennt. Kennst du es eigentlich von dir selber auch dass du Serien, die du schon kennst, noch mal guckst oder Filme? Weil da kennt man ja, ohne dass man jetzt von durch 'n Außeneinfluss gespoilert wurde, kennt man ja das Ende schon.
Ganz genau. Ja. Mhm. Ja, das habe ich auch schon mal gemacht, aber bei mir ist es dann eher, ähm, so Komödien.
Hm, verstehe.
Weil da ich finde die Witze meistens dann trotzdem witzig und das sind halt auch so viele Witze drin, dass man die sich gar nicht alle merken kann, dann dann ist es gar nicht so schlimm, dass man die, äh, zum 2. oder 3. Mal schaut.
Ja. Verstehe hast du da 'n Beispiel hat's gibt's 'ne Serie oder vielleicht auch mehrere Serien die du immer wieder anguckst weil du's einfach lustig findest?
Ja. Hm, also, so die Klassiker „Friends“ oder, äh, äh, „Office“, also, amerikanische Komödien, die habe ich schon 'n paarmal angeschaut, weil, ich das eigentlich immer wieder lustig finde.
Mhm. Ja. Ja, „Friends“ ist natürlich auch 'n Klassiker. Hast du denn eigentlich ähm, „Friends“ ist ja jetzt aus den aus den späten 90ern, ähm, soweit ich weiß. Ähm, hast du das Gefühl, dass sich auch das im im Laufe der Zeit so 'n bisschen geändert hat? Gibt's heutzutage auch noch so Serien, wo's egal ist, wenn gespoilert wird, die bleiben nach wie vor lustig oder sind das eher so die alten Klassiker, was meinst du?
Mhm. Genau. Ähm Ja, nein, ich denke, es gibt auch heute noch Serien, wo das gar nicht so wichtig ist. Also, ich denke, das kommt eher aufs Genre an. Heutzutage oder was 'n bisschen moderner ist, vielleicht „Modern Family“ würden manche jetzt auch schon sagen, das ist 'n Klassiker, aber die ist gar nicht so alt und da ist eigentlich das Gleiche. Also, da sind so viele Witze drin und so, das das fällt einem gar nicht auf, wenn man da schon weiß, was eigentlich passiert.
Mhm. Ja, ja, gut. Du und wie würdest du denn sagen ähm, ich weiß nicht, ob du dich jetzt auch in so in so Foren zum Beispiel aufhältst oder bei so Watchpartys mal mitmachst. Ähm, was hältst du denn davon so ich sage mal so, gesellschaftlichen Regeln, sozialen Regeln, zum Beispiel, dass man eben 'n 'n Spoiler ankündigen soll und so was?
<chuckles> Halte ich für sinnvoll. Also, wenn ich mich jetzt in 'nem Forum begebe um, über 'ne Serie zu diskutieren, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich gespoilert werde, das auf der einen Seite.
Mhm. Das ist natürlich richtig ja.
Aber auf der anderen Seite auch es nicht schwer einfach kurz, äh, vorher mal 'n Text zu schreiben, „Achtung Spoiler.“ Also, das machen die wenigsten aber ich finde das nicht schwer und, äh, damit wäre einigen geholfen, meiner Meinung nach.
Mhm. Mhm, das macht man ja auch so bei ne, b bei so Trigger „Vorsicht Trigger“, ne, „Triggerwarnung“ könn könnte man auch so 'ne Spoilerwarnung eigentlich rausgeben, ne? Machst du das denn selber, wenn du wenn du oder spoilerst du einfach nicht auch so in so Foren?
Genau, eben. Ja. Ähm, also, in so Foren bin ich eigentlich relativ wenig unterwegs. Ich diskutiere manchmal, äh, in so Kommentarsektionen auf Tik-Tok oder Instagram, äh, wenn ich da irgendwas 'ne Meinung sehe, die ich gar nicht vertreten kann oder so was, ähm.
Mhm. Mhm. Mhm.
Wenn ich dran denke, mach ich's, aber oft im im Eifer des Gefechts, äh, schreibe ich dann einfach meinen Satz, ohne überhaupt drüber nachzudenken, dass das ja vielleicht grade die Person spoilern könnte. Also, da bin ich auch nicht ganz fehlerfrei.
Achso, ja klar. Ja, gut, wobei- wie du vorhin auch schon gesagt hast- ne, wenn man in so Forum unterwegs ist und sich irgendwie unter über 'ne Serie austauscht oder über 'nen Film dann muss man natürlich in gewisser Weise irgendwie damit rechnen, und am besten macht man das dann eben erst nachdem man's gesehen hat, ne?
Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Äh, ja. Ja, spannend, du. Das war das war interessant. Hast du sonst noch irgendwas, was du noch, ähm, loswerden möchtest zu diesem ganzen Spoilerthema?
Ja, also, wie gesagt, man muss halt versuchen, dann den Spaß an der ganzen Sache in 'nem anderen Bereich zu finden. Ähm, ich würde jetzt nicht immer direkt 'ne Serie abschreiben, nur weil ich weiß, wie sie endet, weil ich habe vorhin schon mal gesagt: „Oft ist einfach der Weg das Ziel“ und ich denke, das ist sehr oft einfach auch wahr.
Ja. Ja. Gibt's denn aber ne, gibt's 'ne Serie oder 'nen Film, wo du sagst: „Hey, wenn man da das Ende kennt, dann ist es wirklich komplett witzlos sich das anzuschauen“? Hast du da irgendwie 'n konkretes Beispiel, das dir da gerade einfällt?
<chuckles> Ähm, zum Beispiel bei „Sherlock Holmes“. Ähm, da ist da ist jede Folge quasi 'n anderer Mord, und ich sage mal, wenn ich jetzt da von der Folge weiß, wer's, äh, gemacht hat
Ja. Aha. Ja.
dann ist kann ich diese Folge eigentlich auch überspringen. Klar, ist immer noch 'n bisschen Witz dabei und so
Mhm.
aber bei ja b bei so Krimis, da da ist die sind schon sehr anfällig für solche Themen, ja.
Einfach ja. Anf also, g a allgemein bei Krimis? Das heißt, äh, wenn man Krimis gerne schaut, dann sollte man sich aus sämtlichen Foren, ähm, fernhalten und vielleicht auch versuchen, ähm
Ja.
auf auf Social-Media, dass der Algorithmus das gar nicht erst mitbekommt, dass man das mag, ne? <chuckles>
Ja, also, auf Social-Media muss man vorsichtig sein. Manche Leute haben sich's da auch, äh, zum Spaß gemacht in irgendwelchen Kommentaren unter Posts, die nix mit der Serie zu tun haben, einfach so zu schreiben: „D d d d d endet so und so.“ Also, einfach nur, weil sie wissen, das ist grade bekannt, schauen viele Leute an, dass sie dann irgend 'nen Spoiler, in irgend 'nen, äh, zufälligen Kommentarbereich reinschreiben, in der Hoffnung, Leute zu spoilern. Also, das finde ich ja furchtbar. Ja.
Ja. Ach so. Also, das ist ja eigentlich richtig fies. Also, es hat noch nicht mal irgendwie was mit 'm Thema zu tun und dann schreiben die also, es geht zum Beispiel um es ist 'n Koch-Post, es geht um Essen und dann, äh, spoilern die, ähm, „Squid-Game“?
Mhm, ja. Ist genau genau so. Genauso war das bei mir.
Das ist ja krass, okay. Okay, das ist ja richtig fies dann eigentlich auch, okay, dann kann man nur hoffen dass es davon nicht zu viele gibt die das so so als Spaß betreiben, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Ich ich hoffe.
Ja gut, du, das war richtig spannend dir da zu zu hören wie du mit dem Thema selbst umgehst und und auch so den ein oder anderen Tipp zu bekommen, ähm, wie man so sich vo bisschen, äh, quasi schützen kann von dem Spoilerthema. Ich danke dir.
Hm. Hat mir auch Spaß gemacht. Danke.